¿Alguna vez un error te llevó a algo mejor?
Eh, sí, eh, es algo que me ha pasado varias veces, pero, este, quiero contarte algo que que, este, hice yo cuando cuando estaba niño. Este, yo tenía una, mm, una buena calificación en mis en mis materias en la en la primaria, pero, este ,por error, eh, pues me agarré me lié a golpes con un con un compañero que había molestado a mi hermana y pues él ahora sí que lo puse en su lugar, pero resultó que él era el sobrino de mi maestro, y entonces, este, pues, eso trajo consecuencias para mí, este, desastrosas porque él, eh, cambió mi mis calificaciones, mi boleta y y de buenas calificaciones de 9 y 10 me puso una boleta con puras calificaciones reprobatorias y apenas que pasaban. Ese fue mi error.
Sí. Uy. Ah, qué caray. Siempre sucede algo cuando uno está de niño y cuéntame qué pasó esa vez que cometiste ese gran error o, bueno, este pleito en el que te involucraste. ¿Qué tan más allá fueron las consecuencias? ¿Hubo alguna?
Sí, este, como yo tuve una mala calificación y ya estaba saliendo de la primaria, eh, no tuve posibilidad de ingresar a a la secundaria, que del siguiente nivel en donde yo quería y y tampoco entrar en el turno matutino. Y entonces, eh, a consecuencia de mis bajas calificaciones que fueron, eh, digamos que, eh, diseñadas por mi maestro para como una forma de de venganza contra mí, eh, tuve que entrar en otra escuela y en el turno vespertino. Y entonces, ese fue como que una consecuencia directa primero, que todavía para mí era mala, ¿no?, en ese en ese tiempo.
Sí. Bueno, y y bueno, entiendo que eras un niño, pe pero, ¿alguna vez pensaste o estuviste un poquito confundido por ese error que cometiste o sabías en lo que te estabas metiendo al golpear al niño que que pues, desafortunadamente era parte de de la vida de este maestro?
<chuckles> Este, sí, bueno, eh, él digamos, que lo tomó lo tomó bien, digo, pues, eh, se, eh, se se la ganó, como se dice, eh, popularmente. Y y, lo más, eh, curioso es que, eh, como él también no era un muy buen alumno, le tocó estar conmigo en el mismo grupo y y fue mi compañero también después en la secundaria en aquella escuela, entonces seguimos seguimos viéndonos, y finalmente pues, ya resolvimos el problema y pues, eh, seguimos eh, trabajando en el mismo grupo y entonces, eso que parecía una desgracia para mí, eh, hizo que, eh, como él era vivía en otra zona, donde yo donde yo, estaba, eh, e él vivía a va una distancia considerable. Cuando tuvimos que hacer trabajos en equipo, él dijo: "Oye, pues vamos a hacer trabajo juntos, ¿no?" Era el único que yo conocía. Y entonces me llevó a otra zona, y me reuní con otras personas, que de mi salón, pero que vivía en otro lado, y ahí comenzamos a trabajar juntos. Y entonces resultó, que entre esos, eh, compañeros que trabajábamos juntos, encontré al que a la postre, terminó siendo mi mejor amigo.
Ajá. O sea, ¿me estás tratando de decir que u un pleito que te llevó sobre todo a un conflicto con el maestro y muy bajas calificaciones, en consecuencia, resultó a la postre un buen amigo? O bueno, la persona más cercana a él.
Eh sí, sí, eh, al final, eh, todas esas, eh, serie de eventos que parecían desafortunados, me llevaron a conocer l el que terminó siendo mi mi mejor amigo de la vida. Y no solo eso, todavía va más allá, porque gracias a este amigo, eh, que me invitó a algunas actividades que realizaba él, yo tuve oportunidad de conocer a la que fue mi novia después, y después fue mi esposa. Entonces, este, podríamos decir que ese error de haber, eh, defendido a mi hermana y y de haber golpeado a este muchacho, este, terminó al final en que yo conociera a mi esposa, al amor de mi vida y a mi mejor amigo y tuviera a mis hijos, ¿no?, terminó siendo una una bendición.
Sí. Bueno, entonces te quisiera preguntar esto. Sí no hubiera pasado ese pleito, ¿crees que tu experiencia escolar o ahora tu vida, pues, más que nada tu vida con tu esposa, lo que se convirtió en tu familia, y lo que se convirtió en tu mejor amigo, te habrías perdido de algún te habrías perdido de algún aprendizaje, sobre todo importante, o hubiera tenido otro rumbo tu vida?
Este. Bueno, eh, eso es es, difícil de de, asegurar, pero, eh, parece que sí. O sea, eh, yo creo que, la serie de eventos se presentaron. La sincronía fue perfecta, para que todo se se, conjugara y terminara, yo siendo el esposo de mí de mí mujer. Y, este, yo creo que sí no hubiera pasado esto, no lo podemos saber, a lo mejor la vida tenía, otro camino para poder llevarme al mismo resultado, pero pero, no no creo que hubiera sido, este, tan sencillo de de encontrar, este este resultado al final, ¿no?
Bueno, mirando hacia atrás un poquito, ¿agradeces en cierto momento haber tenido ese pleito? Porque, a lo que me cuentas, eso lo provocó todo, absolutamente todo, a pesar de lo que, bueno, de los conflictos que te que te trajo, ¿verdad? Las malas calificaciones, ¿qué fue lo más valioso que te llevaste de toda esta experiencia?
Ah. <chuckles> Sí. Bueno, mira, algo que yo entendí finalmente es que, em, dice un dicho que que Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿verdad? Este o que si algo es bueno o es malo, no lo sabremos. Este, el tiempo no lo dirá y Dios nos lo dirá. Entonces, eh, ahora, cuando yo enfrento una situación que puede parecer adversa, este, digo: "Bueno, eh, ahorita estoy pasando por esto. Quizá yo voy, eh, muy rápido al trabajo, porque se me hizo tarde o voy al a llevar a los niños a la escuela muy rápido y de repente se atraviesa algún vehículo que me detiene y, en lugar de de molestarme, digo: "A ver, pues, a lo mejor algo está pasando, que me está, este, deteniendo porque es necesario". Entonces aprendí a ver, eh, en las adversidades algo que que puede ser, em
Sí, claro. Ujú.
llevar mi mi, t eh eh, mi destino a alguna situación que puede ser saludable, mejor o recomendable para mí. Entonces veo con más filosofía las cosas.
Muy bien, ¿y qué fue lo primero que descubriste que tenían en común? Eh, sobre todo tu amigo y tú. Una vez que el malentendido, pues, quedaría atrás, ¿verdad? Era un gusto musical raro, un sentido del humor similar, o, ¿una forma de ver la vida que los hizo conectarse al instante, una conexión de ese tipo?
Ujú. Bueno, yo creo que lo que nos hizo, este, eh, poder estar muy cercanos fue el gusto que teníamos los 2, por por, eh, las actividades, eh, comunes. Eh, jugábamos en ese tiempo basquetbol, este, nos gustaba mucho bailar, nos gustaba mucho salir a a a las fiestas a a bailar más que nada y escuchar la misma música. Entonces, eso fue como que un factor unitivo, ¿no? E el deporte y la música, eh, fue algo que compartíamos y que disfrutábamos en común.
Y ahora en el presente, ¿alguna vez han platicado de ese asunto, de ese pleitecito incómodo? Y, pues ahora, pues, tal vez se convierte en risas, ¿verdad? En una especie de chiste interno, eh, en la anécdota que siempre cuentan para recordar los orígenes caóticos, eh, de su amistad, ¿qué cualidad de tu amigo, eh, crees que no habría des no habrías tú descubierto, sí no fuera por la, pues, por el accidente que tuvieron, bueno, que tuviste tú, verdad?
Ajá. Ujú. Ujú. Eh, sí, bueno, este, yo creo que, eh, la cualidad que que más, eh, me parece a mí, eh, que tiene él como persona, es que es muy sincero conmigo y y, muy abierto. Siempre expresa lo que siente y siempre, mm, es ese amigo que si no está de acuerdo, te lo dice, si hay que regañarte, te regaña, si, eh, tiene tiene que poner en tu lugar, te pone en tu lugar, pero también reconoce cuando haces algo bueno. Entonces, esa honestidad, esa sinceridad a veces brutal, pero siempre bien recibida y con mucho cariño, este, es la que la que hace que que seamos transparentes y eso mantiene la unidad en la en la relación.
Y ese conflicto inicial, ¿les enseñó algo sobre cómo manejar otro tipo de conflictos entre ustedes? ¿Aprendieron desde el principio que los malentendidos se pueden superar y que de ellos también se puede aprender algo bueno?
Sí sí, como te te comentaba algo que yo aprendí a a entender, o entendí, es que, este, no siempre, una una decisión que puede parecer de momento adversa, o que se opone a lo que uno desearía o uno querría, es porque porque pues, te va a llevar a un a un mal camino, ¿no? Una vez un amigo me decía, él él es muy religioso, y me decía: "Bueno, es que Dios solamente tiene tiene 3, respuestas, este, no" "este, mm, porque tengo algo mejor, sí, o sí, pero todavía no", entonces este, puede ser que que te diga que sí, puede ser que te diga "Sí, pero, espera un poquito" o puede ser que te diga "No, porque, hay algo mejor para ti", entonces así así lo lo veo yo también, ¿no?, este, la vida a veces te dice: "Espérate, detente", pero, hay otro camino y puede haber algo mejor, algo que convenga más.
Bien, y dejando un poquito, bueno, yo sé que el fanatismo religioso también es importante para algunas personas, ¿crees que la amistad que construyeron es más fuerte precisamente por cómo empezó, con un gran tropiezo cuando eran niños? ¿Por qué desde el día 1 supieron que podían navegar dificultades y salir del otro lado, mm, tomándose, digamos, no tomándose el de las manos literalmente, sino ofreciendo su mano uno al otro, más que nada más unidos?
Ajá. Pues sí, este, creo que, eh, esa esa adversidad que nos, eh, ah, nos terminó uniendo y, finalmente, también los los problemas que aprendimos a compartir cuando yo no tenía, este, un lugar a donde en donde quedarme porque estábamos lejos de la casa, él me ofrecía su casa, eh, y viceversa. Cuando, este, tenía yo alguna necesidad, de apremiante o algo, él él acudía para apoyarme, en un momento dado, él tuvo un accidente automovilístico y y bueno, yo estuve ahí apoyándolo para que salie hasta que salió adelante. Este, las adversidades y y la el compartir la el proceso de sanar o de afrontar esas adversidades, este, fue un factor de unidad más para para nosotros.
Sí. Muy bien. Y si, por ejemplo, tuvieras una máquina del tiempo y pudieras de alguna manera regresar el tiempo, pero sabiendo lo que pasó después, ¿evitarías ese pleito, o lo dejarías tal como está, eh, pasar exactamente como sucedió con todo y la incomodidad inicial, los problemas con el profesor, más que nada por la amistad que ahora tienes con ese amigo y que ganaste?
Sí. Ujú. Ujú. Sí, yo yo creo que no no lo cambiaría por nada, este, yo creo que las cosas tuvieron una una sincronía perfecta, y y llegaron, eh, a mi vida las personas, eh, correctas para que yo pudiera tener ese ese desenlace que ahora me permite tener a mi familia, me permite tener a mis hijos y vivir una vida, pues, maravillosa, este, a pesar de que, eh, sigue habiendo adversidades, ¿no? Esas siempre hay, y y pues, eh hay que aprender a a tomarlas con sabiduría, hay que darle filosofía al asunto y y no no tomarlas como algo que que te afecte definitivamente.
Y quisiera hacerte esta última pregunta, ¿cómo le explicarías a alguien la ironía de que tu persona de mayor confianza en este momento, hoy llegó a tu vida por un pleito, exactamente un accidente, un error?
Ujú. Pues este, eh, ah, como te comentaba, eh, tenemos que entender que a veces, eh, se cierra una puerta porque se va a abrir otra y y y no necesariamente que que se cierre quiere decir que que algo malo está pasando, bueno o malo, pues, la vida lo dirá, este, normalmente se puede sacar, eh, algo bueno de todo lo malo y y siempre hay algo malo en todo lo bueno, entonces hay que ver la vida con más ecuanimidad, con más equilibrio y con la certeza de que al final de cuentas las cosas, eh, van a a a remontar siempre, ¿no?
Sí. Estarías agradecido por ese pleito por una cosa específica que tu amistad te ha dado, apoyo, crecimiento, risas, ¿qué le dirías?
Pues sí, estoy muy agradecido por la la fortuna que tuve de que, eh, coincidiéramos. Hay una frase de de la serie de, em la, eh, La teoría del Big Bang, donde dice que viajamos millones de años luz y y de de tiempo y de distancia para poder, este, compartir, este espacio, este y y es algo que que agradezco todos los días.
Sí. Fue un gusto recordar una pequeña historia de de tu de tu vida, ¿verdad? Te agradezco este momento, la verdad, eh, a veces es difícil encontrar personas o amigos que sean para toda la vida.
Muchas gracias.